Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу узнать у вас, как религиозные обряды объединяют людей, по вашему мнению.
Мгм. Ой, интересно, интересный такой вопрос.
Ну, если вы считаете, что они объединяют, или, может быть, у вас, э, другие мысли на этот счёт.
Ну, у меня к религии вообще очень такое особое мнение, особое, как сказать А, я не то чтобы в нее верю, если честно. Вот.
М, ну хорошо, м, я вижу, вы аккуратно аккуратно это сказали, наверно, чтобы не обидеть м меня. Так, я- я вам скажу так: я атеист. То есть мы с вами на одной волне.
Но при но при Ага. Ну да, да, да. О да, <chuckles> добро пожаловать в клуб, как называется.
<chuckles> Поэтому мы можем поговорить, объединяет <chuckles> религия людей или нет.
Ну, я думаю, что в любом случае объединяет объединяет, потому что, ну, люди же форми собираются вот там, а, если они ходят в церковь, например, они же там тоже встречаются, у них там есть общение, вот как вы думаете, ну, в церкви? Они ж там
Мгм. Да, я полностью это поддерживаю. Я знаю тех самых людей, кот которые вот я им, допустим, говорю: "Ну, не видно по тебе, что ты прям супер религиозен". А человек говорит: "Ну, для меня каждую ну, к примеру, там, субботу или когда у них сборы, пойти туда очень важно. Я же иду, это как моя семья". И вот здесь я понял. Это как семья. Вот эти люди.
Ага. Мгм, мгм. Ага. Ага. Ага. Мгм, мгм. Ну, это, наверно, знаете, это как бы я з назвала, то есть религия- это в какой-то степени, вот, знаете, есть community людей, которые там собираются. Вот шахматисты есть, например, да, любят в шахматы играть, а есть там, э, люби люди в футбол собираются играть, там в community где-то живут, ну, я имею в виду, на районе, да, собираются, где-то там, вот, поле есть, они собираются играть. И вот как будто бы для меня, а, люди, которые, допустим, ходят в церковь, там, или в мечеть, по факту- это вот такой же сбор.
Да. Мгм. Так. Мгм. Такой же сбор. У них есть общая тема. Как вы сказали, в футболе общая, и в шахматах она общая, объединяющая, да? Абсолютно согласен. Да.
Тока. Да. Да, да, да, да, так и есть. Мгм. Они вот там обсуждают какие-то насущные, вот, моменты, там задают какие-то вопросы, хотят получить на них ответы. Вот. Но в то же время, например, вот как вы думаете?
Я согласен. Это какое-то время времяпрепровождение, и вот, к примеру, тебе нужно занять, опять-таки, я говорю, там, суббота, да? Субботу, и ты знаешь, что каждую субботу у меня вот это дело. Это как на работу идти фактически, э, где ты уже приписал себя вот к этой работе. Ты пришёл, ты выполняешь определённые дела.
Ага. Ага. Мгм, мгм. Да, да, да. Это как, знаете, как, э, получается, ну, то есть в какой-то степени ритуал какой-то, а, вот, э, который проводится, ну, как не ритуал, а, наверно, дисциплина, режим тоже, да вот. Который
Режим, да. Я вам скажу, что вот несмотря на то, что я человек, э, нерелигиозный, совсем нерелигиозный, вот потому что у меня свои есть убеждения, где, м, я считаю, что то, что нельзя пощупать руками, и сюда я правда добавляю ф физику физику я всё-таки рассматриваю, что её можно пощупать руками, так вот то, что мы не можем пощупать, то, что никогда никто не доказал, этого для меня не существует. Вот мое отношение к этому вопросу.
Ага. Мгм мгм. Мгм. Я понимаю, о чем вы говорите. Ага. Да, да. Ага. Ну да, вот, если вы видите, солнце и есть луч света, его же видно, да, а, как бы.
Здесь целая физика, наука, где всё можно рассчитать. Это другое.
Да, а тут вот непонятно, здесь мне кажется, да. У меня у меня тоже есть вот такое вот, к этому предубеждение, но при этом, да, я знаю вот истории людей, которые, например, а, вот вера в бога им помогла, там, избавиться от зависимости, действительно. И вот тоже не знаю, это вот Какое? Давайте-ка, интересно, хочу узнать.
Да. А в у меня объяснение, найдется объяснение, а я это й и да, я это списываю на, м, я уверен, что вы щас скажете: "М, возможно, м, ты прав". Я это списываю на колоссальный потенциал нашего мозга, а, и мы знаем, что мозг изучен там на м менее 10 %, где человек верует в происходящее, верует в происходящее, и своими силами, то есть, конечно, есть у человека си он м такой потенциал в себе поднимает, что может, скажем так, исцелиться. Другими словами, он это делает, потому что он понимает, что я могу вот. Давайте так.
Ага. Мгм. Ага, ага. Да, я слышала такое. Мгм. Ага. Ага. Ну, то есть, получается, если бы он верил, там, не в бога, там, я не знаю, а, допустим, в черепаху, грубо говоря да, то если бы он в нее прям сильно верил, то ему бы тоже это помогло, так получается?
Черепаху, хорошо. Совершенно верно. А вот, э, такие примеры есть. Больной человек, и ему дают таблетку, говоря, что эта таблетка исцелит, а она бесполезная, м, это возможно. И его исцеляет эта таблетка, если он понимает, что это его последняя надежда, если он понимает, что, э, н спасеть и внушение внушение.
Мгм. Мгм, плацебо. Мгм. А, ну, это получается на на психическом, как говорится, уровне, на на энергетическом, ну
Да, но вы согласны, в этой теории что-то есть, когда ты сам призываешь к своим силам.
Есть есть, но, э, э это же вот, э, так же зависит, от знаете, как когда, ну, вот мы даж э, когда люди там настраивают себя на позитивный лад. И в принципе есть люди вот более позитивные, например, а есть более пессимистичные, которые позитивные, а у них может быть и позитивнее всё складывается, потому что они такие: "Ой, да всё классно, ой, да всё хорошо как бы". Они себе, а, это делают самовнушением, в принципе у них так всё и сбывается, например.
Мгм. Да. Мгм. Абсолютно верно. Вот ты запланировал там свой день. Вот эт это мелкое, допустим, в этом направлении это мелкое, и ты по нему действуешь. А здесь человек запланировал, что он за неделю встанет на ноги. Ну, мало ли что там с ним происходит, да, но он встанет на ноги. И вот этот его внутренний потенциал, он к нему призывает. Так вот, этот
Мгм. Мгм, мгм. Ага. Ага. М. Но столько же вот из с случаев есть, э, которые, вот, например, ну лю <grunts> С той же, с помощью веры люди пытались, да, там что-то делать вот, с тех же людей поднимать с инвалидных колясок, но ничего ж не произошло.
Да. Э, правильно, и произошло в других, э, и и не произошло, и произошло. Я имею в виду, где-то не произошло. Вот если бы мы с вами, вот мы, э, люди, например, не не сильно верующие, если бы мы, э, видели, что это происходит в 100 случаях из 100, всё было бы нам понятно, и никто бы нас не переубе не переубедил, что это всё работает, что религия работает, вера работа
То есть им не хватило веры? Ага. Ага. Мгм. Ну Ну ль <grunts> либо бы у нас был какой-то даже вот, не вот этот случай, да, там, э, там в процентовке, да, а вот личный пример какой-то, да, когда у человека произошло какое-то горе, например, а, там болезнь какая-то, и вот он ходил в церковь и молился, и он исцелился, например. Вот, это же тоже может поспособствовать, а, обратиться. А как вы считаете, что, м, что, вот, людям помогает, э, быть, э, частью чего-то большего вот в этих религиозных церемониях, например? Ну, вот, когда они ходят, да, там, на молебен, например, песни поют, или молятся.
Мгм. Абсолютно согласен. Так. Ну, д является ли тот человек, который туда идет, чем-то бо ну, чувствует ли он себя как как что-то большее, да? Вот так вы спрашиваете. Вы знаете, я уверен, что да. То есть у меня ответ, м. Я даже скажу вам честно, иногда думаю: "Вот счастливые те люди, которые у которых это есть". Вот эта тема, о которой мы говорим. У меня этого нет, я не могу себя заставить это делать. Я пробовал. Я пробовал ходить на какие-то собрания, мне было интересно, но я как будто бы со стороны наблюдал за людьми и думаю: "Фанатики они, что ли, ну".
Ну да, да, что да. Ага. О, интересно. А, да? Интересно. Ну, то есть, вы хотели попробовать всё-таки узнать, да, вот что их там привлекает?
Я хотел. Да, я пытался, не то что я слепо не то что я прям вот слепо, а это отрицаю, но я всё время находил какие-то объяснения тому, что происходит, с другой стороны. Другими словами, вот проснётся верующий человек и скажет: "Ой, солнышко, Бог дал, солнышко, замечательно!" А если дождь, соответственно, понятно, да, что он скажет, а если снег, он скажет: "Наконец-то Бог дал снег".
Ага. Мгм. Мгм. Ага. Ага, ага. <chuckles> Ду, понятно, да, да, да, там лю все эти варианты будут применимы.
Вот, а я понимаю, что это, н-да, что это просто, м, обычные дела. Но, возвращаясь к вашему вопросу, чувствует себя человек, который ходит, эм, там, на какие-то собрания, который участник религии. Д абсолютно точно он чувствует себя. Я бы, может быть, даже сказал, что он счастливее меня. Вот не зря я вам сказал у него есть что-то. Как, знаете что? Вот давайте так. У ребёнка есть мама, ну, я щас схематически говорю. У мамы есть муж, как бы, кто её прикрывает, а у этого мужа никого нет. И как замечательно мужу думать, м, что, м, сила Божья над ним и помогает ему. Ты совсем иначе себя чувствуешь в этой
Мгм. Да, да, да. Ага. А. М. Мгм. М мгм. Мгм. Мгм. Мгм. О, интересный. Интересный пример, интересный.
Да, я давно это придумал, но, к сожалению, на мне не работает.
<chuckles> Интересный, я не думала просто об этом с этой стороны. Вот.
А я скажу, у м меня кто навёл на м эту мысль. Я видел даже не видел, а я жил одно время, э, среди ортодоксальных евреев. Ну, прям таких таких прям серьёзных, как бы там у меня такая улица была, где в основном они. И вот, э, на какие-то вещи я обращал внимание, как они что-то видят, и кто-то из них мне сказал, что нам, мужчинам, живётся, э, как бы хорошо, счастливо, потому что над нами есть Бог, который именно нам даёт указания, мы уже своей жене, ну, и дальше по цепочке там, детям.
Мгм. О. Ага, ага. Интересно. Мгм. А. О, <chuckles> интересное объяснение.
Хорошая, да, мысль? Если бы это так оно и работало, я лично был бы полностью за.
Да. Ну да. Ну да, ещё, если как бы оно действительно как-то вот, а, сказать, только это всё в позитивном ключе было, оно ж не всегда так. <smacks lips> А вот как вы думаете, обряды могут влиять на отношения между разными поколениями внутри 1 семьи? Я вот думаю, что да.
Да. Да, да, вы правы. Конечно, да. Обряды, и и, ну, это какие-то, сь как семейные ценности, да, можно назвать. Например, вот моя бабушка- это
Ну, в какой-то степени да. Мгм.
Вот моя бабушка так делала, и я так же делаю. Это и дань, и уважение здесь, э, поколениям своим.
Ну, вот, а какие-то есть примеры? Вот у меня от бабушка, она постоянно вот это вот крестить всех там при уходе. Вот это вот к ней в гости там зашли, уходишь, она всех крестит, например. Ну.
Так, ну, хорошо. А моя мама мы живём в разных странах, и вот она очень часто мне в телефонном разговоре говорит: "Я была в церкви, и я поставила и за тебя отдельно, и за всю твою семью свечки". И я на это говорю вот верите или нет? Я говорю: "Да, мам, спасибо, очень хорошо". Почему я так говорю? Хуже не будет.
Ага. Ого. Ага. А, ну, из уваж из уважения, да, чтобы не обесценивать.
Хуже не будет, правда? То есть она никак мне навредить этим не может. Если будет лучше.
Да, да, но и не обесценит, для неё это важно. Для неё же важно это, она в это прям верит, поэтому.
Мгм. Вот, абсолютно верно. То есть она делает себе что-то хорошее. Она делает себе что-то хорошее, и, выполнив такую как бы мини-миссию. И прекрасно, пожалуйста.
Ну вот. Ага. Но иногда, мне кажется, вот эти обряды, они очень могут быть, как бы, эм <tsk> Они могут быть не совсем комфортные для всех, потому что это может разъединять людей. Ну, например, когда, а, э, в семье вот не неважно, хочешь ты в церковь идти, не хочешь, а все должны идти, например, в воскресенье, да, на службу.
Да.
И, например, те же дети, например, какие-то, например, ну, маленькие совсем дети, представляете, там стоять на этой службе, им вот столько времени там находиться, чё им там интересного? М.
Абсолютно верно. И и нужно стоя стоять, потому что так положено. Кто это придумал?
Да, им там скучно, им не интересно, но я дум я знаю, что в некоторых церквях, вот, например, как вот в фильмах там показывают, знаете, я я не разбираюсь, у них вот эти лавки-то большие, да, они, наверно, там сидят, потому что, ну, вот это вот стоять с ребенком, который там 5 лет, и ему столько времени часов проводить в церкви, ну, вот ему явно нь
Католический. Ну. У у католиков у католиков. Да, вы абсолютно правы. Да, мы говорим ин иной раз в праздничный там день или вечер, нужно стоять по 4, по 5 часов. Я лично знаю 1, м, че человека пожилого, который в обморок упал, и я знаю, что это что это частое явление. Жарко, нет кислорода, м, очень много людей.
Ого, ничего себе. Ого. А, ну, там ещё душно, там же ещё в це если в церкви, я помню, там, да, этих свечек понажигают, ещё этим ладаном пахнет, а окна там закрыты, и там дышать просто нечем. Там прос
Да. Люди действительно падают в обморок, бывает всякое, и, не знаю, видите как, обряды семейные. Вот, м, если чуть-чуть, например, от а, отойти от религии, да? А вот есть, например, м, купание в проруби зимой, да? Ну, мы с вами знаем. Э, купание в про проруби- очень часто люди заболевают, м, ну, очень часто. Я не говорю, что каждый 10, я говорю, что это вполне реально. Люди заболевают, люди
Ага. Мгм. Ой, да, знаю знаю такое. Да, да, да, да. Ещё и тонут каждый год.
умирают, вполне вероятно, что тонут, как вы говорите, да. То есть, эм, есть какие-то вещи, которые, может быть, да, тянутся к нам от предках в к предками, от предков к предками, вот они до нас дошли.
Да, да, очень. Мгм. Ну да, а изначально они были больше религи религиозные, а потом они пошли в массы и стали какими-то попсовыми, вот так, наверно, да?
Правда, да. И я вот о чём думаю, что, может быть, шт что-то стоит пересматривать в современном мире, когда уже это перестаёт быть, скажем, м, так актуально.
Ну, я думаю, что да, да. Но, а может быть, уже какие-то есть пересмотры, например, а, в общем и целом, например, а, когда меняются те же устои вот этих, может быть, каких-то молебнов, а, ну, какие-то добавляются, мо может быть, новшества. Ну, я вот
Ну, вот, по п по поводу праздников или, например, как празднуют, у меня ощущение, что это всё переходит испокон веков, вот, тянется, но я не буду утверждать, это просто моё мнение.
Мгм. Ну, я вот настолько, как бы, не знаю, вот. А, я думаю, что каждая семья под себя ещё подстраивает, да, под свой там ритм, э, там, например, ходить каждые, например, выходные в церковь или раз в месяц, например. Вот у меня есть родственники, они раз в месяц, например, ходят, вот, потому что чаще как, да.
Подстраивает, конечно. Да. М-да. И считают, что этот что что они свой долг таким образом, да, эм, исполняют?
Ну, их для них, да, этого достаточно, например. М, не знаю, я, может быть, и ни разу бы не сходила, хотя, вот, у меня есть там родственники, которые, ну, они тоже там все верующие, они, вот, как бы: "Вот вам, может, в церковь надо сходить". Я говорю: "Вам надо, вы и ходите, как бы".
Да. Мгм. За меня. Вы им скажите, вы за меня сходите 2 раза?
Да, да, да, да. Поэтому здесь, как бы, м, однозначно религи религиозные обряды объединяют людей. Если бы они их не объединяли, они бы не собирались. <smacks lips> Спасибо, что поделили поделились вашим опытом. Интересно, да, интересный.
Конечно. И вам спасибо за прекрасный разговор. Всего доброго! Да.
Всь всего х